Kaya mahilig ako sa mga ano love songs kasi ayun, kumbaga yung pinakaforte ko mga harana, eh, gano'n. Kaya, ang nagus nagugustuhan ko sa mga gano'n yung 'pag kinakanta ko kasi 'yun yung mga, alam mo yung parang napapangiti ko yung mga nakikinig, gano'n. 'Yun yung pinakanagustuhan ko sa genre na love song, eh, kumbaga parang, parang napapakilig mo sila gano'n kahit sa pagkanta lang. <chuckles>
Ah, okey. Ah, okey. Tagalog ba 'to? Wow! Tagalog ba 'to or English?
Kahit ano, eh, puwedeng madalas Tagalog, kasi sa'ting mga Pilipino mas nakaka-relate tayo sa mga, sa mga OPM eh. Bihira lang siguro kapagka may nag kapag may nagre-request lang na mag-English ganyan do'n lang.
Ah, okey, okey sabagay. Sabagay. <chuckles> Ah, okey. So anong favorite mong kanta? Isang kanta, na favorite mo?
Kan Ano, ang favorite kong kanta na ano, sa OPM ano, eh pero ano siya, 'pag kinanta siya English pero ang gumawa kasi ano, eh, pili Pinoy, eh. Yung ano Your love.
Okey. Sige. Ah, okey. Your love
Kung pamilyar ka sa kanta ng Alamid. Oo.
Ah, oo yung, sa commercial to 'di ba?
Oo, parang parang nasa commercial siya, kung napanood mo yung ano dati palabas na Dolce Amore, theme song siya do'n.
Your love is like a sun 'yun ba 'yun?
Kila la Liza Soberano. Ah, ya ya ya 'yan gano'n.
Ah, okey, okey, okey, oo. Alam ko siya, ah, okey.
Pero ano sa'yo matanong ko lang sa'yo, may ano ka ba? May paborito ka bang ano, artist o banda, na lagi mong pinapakinggan?
Oo.

Oo, 'yan kahit hindi ko ma-get tapos trinanslate 'di ba siya sa Bisaya, eh, hindi ko rin naman na-gets. Tapos may Indonesian, parang ang sakit-sakit niya. Tapos 'yun pala 'yung trinan
<laughs> Oo. Oo. Pero 'yung, 'yung kantang 'yun, original 'yun sa Indonesia talaga? Okey.
Indonesian, oo tapos sumikat siya 'yung Bisaya dito and then 'yung owner nung kantang 'yun, kinanta rin sa Bisaya, kasi sumikat 'yung kanta niya dito. So ayun, ah, nong trinanslate siya sa English parang ang meaning nun, ako 'yung nag-ayos sa'yo pero iba 'yung hinahanap mo, gano'n.
Oh. Mm. Hmm. Ah ganun, sakit ah. <laughs>
Oo. Oh, parang ako 'yung nandito pero siya 'yung hinahanap mo, 'yun kaya
Oo, dup
Eh, ang sakit niya. <chuckles>
Parang ano, parang kanta ng mga Bandang Lapis 'no.
Oo mga ganun. <laughs>
Sakit din ng kanta nila eh, 'yung Bandang Lapis. Simple-simple lang eh.
Bandang Lapis.
Pamilyar ka ba sa Bandang Lapis?
Hindi eh, pero baka sa kanta nila. Ah, okey P-pop pala sila, ah, bata pa pala sila.
'Yung Kabilang Buhay, 'yung Kabilang Buhay na kanta.
Parang nap uso sikat to sa TikTok 'di ba?
Hindi. Kunwari, 'di ba't sabi mo, gano'n. 'Di ba't sabi mo.
Ah, okey, okey, okey. Oo, 'yung team song ni Lloyd Cadena, okey gets.
Oo, hindi mo ako iiwan. <laughs> Ayan 'yung kanta na 'yun.
Oo, oo. Ah, okey, kaya pamilyar.
May pinapakinggan ako nung nakaraan na malungkot talaga, kanta naman ni ano, nung artist na si Skusta Clee. 'Yung bago niyang ano kanta na Kalimutan Ka.
'No?